ใช่ ๆ ๆ ครับผม เนื่อง เนื่องจากเขา เนื่องจากมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นน่ะครับว่า เออ น้องชายผมอะไม่สะดวกมารับลูกไปโรงเรียน แล้วก็ให้ผมอะเป็นคนไปส่ง ผมก็เลยนัดเวลากับแม่ว่า เออ 07:10 อะ หลานเสร็จนะ เดี๋ยวผมจะรับ แล้วก็ไปส่งหลานที่โรงเรียน เพราะว่า 07:15 ประตูเปิด อะไรอย่างเงี้ยครับ เออ แล้วผมก็เลยจะไปให้มันเหลือ ๆ ไว้หน่อย อะไรเงี้ย แล้วผมก็บอกว่า ผมจะได้กลับมาทำงานถูก แล้วป้าอะครับเป็นคนไปปลุกหลาน เพราะว่าแม่ผมไม่อยู่ อะไรเงี้ยครับ แล้วก็ ป้าเป็นคนไปปลุกหลานคอยแต่งตัวให้หลาน อะไรเงี้ย แล้วก็ให้เราไปส่ง แต่ว่าเขาเข้าไปเพื่อไม่ให้หลานตื่น แต่ว่าหลานผมอะพูดได้นะ เหมือนว่า อา ตื่นมาอาบน้ำ กินข้าวอะไรให้เรียบร้อย ผมเข้าไปอะตอน 07:05 นาที หลานยังไม่ได้ลุกขึ้นมาจากเตียงเลยครับ
อืม ค่ะ ค่ะ อะฮะ อืม
แล้วทุกอย่างยังไม่ได้ถูกจัดเตรียมเลย อะไรเงี้ย แต่ว่ามีเสื้อผ้าวางไว้ มีอาหารวางไว้พร้อมแล้ว อะไรเงี้ย แต่ว่าเหมือนเขาพยายามทำให้ทุกอย่างให้มันช้าลง เพราะว่าเราบอกกับแม่ไปแล้วว่า เออ เราจะได้รีบกลับมาทำงานต่อให้ทัน อะไรเงี้ยครับ แต่ว่าเขาอะเหมือนว่า โกรธจากเรื่องที่เราอะบอกไปก่อนหน้านี้ แล้วเหมือนว่า ก็หาทางกลั่นแกล้งให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ อะไรเงี้ยครับ
ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อย่างงี้นี่คือ มันก็สร้างความลำบากใจให้พอสมควรเลยนะคะ อย่างงี้มันเคยมีแบบเป็นประเด็น drama กันในครอบครัวบ้างไหมอะคะ?
จริง ๆ เรื่องเนี้ย มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนผมไม่เกิดแล้วล่ะ เพราะว่า เอ่อ ทาง ทางฝั่งแม่อะครับเขาไม่ชอบย่า เนื่องจากย่านิสัยไม่ดี อันเนี้ยผมอะเข้าใจได้นะ เพราะว่า ท ตอนเนี้ยผมก็ไม่ติดต่อกับย่าเหมือนกันเลย เงี้ยครับผม แต่ว่าผมอะ เนื่องจากผมเป็นหลานรักย่า และน้องชายผมอะเป็นหลานรักยาย แต่ว่ายายอะปฏิบัติกับผมอะทั้งคู่อะเท่ากันนะครับ แล้วผมอะก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกัน อะไรเงี้ย แต่ว่าคนอื่นน่ะที่ว่า เขาน่าจะไม่กล้าทำกับย่า ก็เลยมาลงกับผมแทน มันก็เลยเป็นเรื่องราว มาจนถึงทุกวันเนี้ย แล้วก็บางคนน่ะ เขาไม่ เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ว่าเขาเกลียดผมเพราะอะไรอะ แต่ว่าเขาเกลียดอะ นึกออกไหม?
อืม อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ อ๋อ ค่ะ ค่ะ เพราะว่าเป็น เป็นหลานรักของคุณย่า ถูกไหมคะ ก็เลยแบบว่ามีความหมั่นไส้นิด ๆ อยู่ในนั้น อืม ค่ะ แล้วอย่างงี้นี่ คือเวลาที่เราใช้ชีวิตร่วมกันกับคนในครอบครัว หรือว่าคนที่เราก็รู้ว่าเขาไม่ชอบเรา อย่างเงี้ยอะค่ะ มันเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกัน ม มากไหมอะคะ?
<clears throat> ใช่ ใช่ ใช่ครับ